Sim, exatamente.
Em 1 ano na Europa você faz o seu guarda-roupa inteiro, nos saldos. incrível.
<laughs> Bom saber, bom saber. Eh, então, foi isso. E quando eu já me tornei mais adulta, vou di vou dizer, há uns 5, 6 anos atrás, eu comecei a gostar mais de roupa, né, não na média por po proporção que é a minha própria mãe, mas eu comecei a a adquirir certas coisas que ela foi me ensinando. Ainda mais, depois que eu cheguei aqui na Europa.
Uhum. Sim. Ah, legal, uma certa vaidade, né, uma certa vaidade, gostar de ter uma roupa nova para sair.
Sim. Sim sim, exatamente. E depois que eu vim para a Europa, eu comecei a a gostar mais de roupa, realmente, colorida, porque as pessoas aqui não usam muito.
Ah. Aham.